あのちょっとお話を聞いてもらいたいことがあるんですけど、あの私今生後4か月の赤ちゃんがいまして、で、ま、その生まれたばっかりで、ま、今一番、私し、を頼りにしている時期だっていうのは分かってはいるんですけど、なんかこう、ま、前と、その生まれる前とは全然なんだろう、ルーティーンが変わってきて、で、なんか、そうですね、あの前までは結構自分の時間をうまく作れてたんですけど、今もうほんとに全く、全然、自分のために時間を使えてなくて、結構なんかそれがストレスにもなってきちゃってるんですよね。
はい。 うね。 ええ。 はい。 うん。ね。 はい。 はい。 うーん、なんかすごくわかりますね。やっぱりね、なんか赤ちゃんがね、生まれるっていうのは、もう、ものすごく嬉しいことですけれども、こうね、あ、もうほんとに私、これからしばらく当分自分の時間がないんだって <chuckles> 思いますよね。
はい。 うん。 はい、ほんとに。そうなんですよ。で、まあ、わもちろんね、分かってはいますし、それ以上にあのね、お、子供はね、への愛はすごいんですけど、ただやっぱりか、そのま、あのなんですかね、私ゲームするのが好きだったりとか、あの映画を見るのが好きだったりとか、ドラマとかも前まではね、あの仕事終わったらゆっくりそれを見ながら、ま、仕事の連絡をしつつも映画とか見てたんですけど、今はほんとにそういう時間もなくて、ほんとにあのま、お昼寝を全くしない子なんですね。全然しなくて、夜はもうしっかり朝まで寝るんですけど、お昼はもうずっと起きて、で、あの抱っこしてなくてもいいんですけど、まあ、たぶんなんですかね、ほっておくのもかわいそうなので、やっぱり構ってあげてたりすると、ま、家事とかもできないしで、でちょっと寝た30分の隙に全部仕事とか家事とかやってるので。
う、う。 はい。 ええ。 あ、はい。 ええ。 はい。 ええ。 うん。 はい。 ええ。 うん。 はい。 ええ。 はい。 う、うん。 はい。
なんかもう全然自分の時間が持ててないですね。
あ、じゃほんとに夜寝てくれるのはね、いいですけど、逆にね、す、ま、日中ほんと寝てくれないんだったら、もうほんとにこう、目も離せないですしね、なかなかね。うん、やりたい時間はないですね。うん。
うん。 はい。 そうなんですよ。はい。でなんか寝返りを最近始めたので、それもあってあのほんとに、すぐに転がるんですよ。もうあのパッて後ろ向いて振り返ったらもう寝返ってるみたいな。で、今はね、そのうつ伏せ寝が危ないとか言われているじゃないですか。そういうのもあって、そう、なんだったら夜もちょっと私が逆に目が覚めてきて。なんか心配になって不安で寝れなくて、起きたりとかしてるので、ま、その寝不足っていうのもあって、仕事も集中できなくて、で、仕事もダラダラダラダラやってしまって、ええ、ほんとになんかあの余裕がないですね、今、自分に。<chuckles>
ええ。 あ、ああ、はい。 <laughs> ええええええ。 はい、そうですね。ええ。 ああ。 ええええ。 はい。 ええええ。 あ、ええでもなんか本当、ひも、1人目のお子さんですか？
そうです、初めてなんです。
あ、ねえ、だから初めての時って、本当にもう1秒1分1秒全部初めてなので、本当にストレスが溜まって行くのは、凄く分かります。うーん。因みに何か、あの、ご主人とかは、お結構お手伝いはしてくれるタイプですか？
そうですよね。 はい。でうんうん。 そうですね、旦那さんは、あの凄くサポートしてくれていて、ま、それこそお料理とかは全部やって来れてますし、ま、洗濯とかも、あの、全然お掃除とかもやって来れはするんですけど、凄く私が申し訳ないって言う気持ちになってしまって、で、何か、こう、やってやってても、何か逆にそれが、何か自分が、感じなくても良いはずなんですけど、何か後ろめたい感じ何か罪悪感を感じてしまって、逆に、何かやって来れてるのも、ちょっとストレスになっちゃったりとかして
ああ、はい。 うん。 あ、素晴らしい。はい。 ええ。 ああ。 はい。 ええええ。 うーん。 あ、そうなんですね。何で罪悪感をこう感じるんだと思いますか？
はい。 うーん、そうですね。ま、旦那さんがやっぱり、今仕事をしているので、ま、あの今は育休なんですけど、この何ですかね、育休が終わった後仕事したど、状態で、ま、家に帰って来て私の為に晩御飯を作って、で、洗い物までしっかりしてとか疲れるだろうなとか思うと
はい。 ええ。 はい。 うん。 ええええ。
何か、まあ、あの今はね育休なのでいっぱい甘えれば良いはずなんですけど、何か将来の事、やっぱり何か、自分も休みたいだろうなとか思うと、ちょっと何か、申し訳ない気持ちになっちゃいますね。
はい。 ええええ。 うーん。 あ、もう本当にね、ご主人も偉いですけど、奥様もとっても偉いです。優しいですよね。うーん。でもなんか、育休は本当に育児をするための休暇と、ね、やっぱり、あの、男性にとっては奥さんを本当にもう最大限サポートするための休暇なので、ね、それはなんかそこで、今おそらく思う存分やっといてもらわないと、やはりね、なんか仕事に戻った時に、今ほど絶対にできないと思うんですよね。おっしゃる通り、ね、やっぱりなんか疲れてくるし、向こうもストレス溜まってくるし、そうするとやっぱりね、やりたくないなって思うことも増えてくると思うので、なんか ねえ、今10をやっておいても、できることはきっと5とかに減っていくので、今、5ぐらいでいいよって言っとくと、おそらく、もっともっと将来的に、え、もっとやって欲しいのにっていうストレスが <laughs> たまる気がするんですね。うん。
ああ、いえいえ。 はい。 そうですよね。 はい。 うん。 はい。 ああ、そうですよね。うん。 はい。 うーん。 ですよね。 はい。 はい。 うんうん。 なるほど。 そういうはい。なるほど、そうですよね。今の、ね、今は全部やってくれていて、もうちょっと減らしてもいいよとか言ってると、お仕事再開した時にその減らした量のもう半分ぐらいになってしまうと、私がやらないといけないことが増えてしまいますもんね。
はい。 はい。 うん。はい。 そうですね。だからその時のストレスの方が、おそらく今のストレスよりも、たぶんね、もっともっと増えてくると思うんですよね。うーん。
はい。 確かにそうですよね。やってもらっているストレスというよりも多分やってもらえてない、で、自分がやらないといけないストレスの方が強いですよね。
うん。 <laughs> はい。でも絶対にそうですよね。うん。はい。
ね、ですよね。なんか、でもそう言われてみれば、なんか甘えれるような気もしてきましたね。なんか今でも今でも全然、あの、お昼とか、あの、ジムは、あの、私体動かさないとすごくストレスがほんとに溜まってしまうのでいちにち1回は絶対に体を動かすために、ジムであったり、ワンちゃんのお散歩とか、そういうのは行ったりしてるんですね。ま、あとはいやいやそのね、産後の体をこう引き締めるっていうのもあって、ジムには行ってるんですけど、もうそれ以外ほんとに何にも時間がないですね、今。
うん。 はい、うん。ええ。 はい。 はい。 ええええ。 はい。 ええ。 あ、素晴らしいですね。うん。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 ああ、なるほど。あの、でも、ほんとに例えば、やっぱりね、こう、男性が育休を取れる状況っていうのも、例えばね、今日本だと、外資だとあるけれども、やっぱり日本のね、あの、国内の会社だとなかなかないようなんです そうすと、ええ、なんかジム行くのも行けないとか、ほんとにもう24時間ずっと一緒にいなきゃっていうね、じょうもかなりいると思うので、そういう面はそれがね、できる権利とやってもらえる人がいるならば、ね、それはもう条件が揃っているので、おもはい。やっていいのかなとは思いますが、ね。
はい。 うん。 うん、そうですよね。 はい。 うん。 うん。 そうですよね。 あ、そうですよね。確かに。なんか、ま、ほんとに恵まれているなとは思うんですね。周りのあの、ま、同じ時期に子供を産んだお友達とかとお話ししてると、やっぱり私以上に時間がない子たちばっかりで、それこそさっきおっしゃってたみたいに、旦那さんが私今アメリカに住んでるんですけど、やっぱり日本のお友達は旦那さんが育休をそんな何ヶ月も取れるなんて、ほとんどないっておっしゃってて。で、そういうのもあって全然時間がないので、私はほんとに恵まれてるなとは思ってはいるので、なんかちょっとその、なんですかね、この不満自体もね、なんか、うーん、なんかちょっとま、無理をもう少し欲を言えば、何だろね、ゲームとか映画を見たり、こう、ま、ジムも体を動かしてるので、何もしない時間っていうのをちょっと作りたいなとは思いますね。
ええ。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 あ、はい。 ええ。 はい。 うーん。 ええ。 はい。 ええええ。 はい。 うーん、ええ。 はい。 ええ。 あ、なるほど。例えばそのご主人がそのやってもらってることに関して、割とこう喜んでやってる感じですか？それとも、なんかもう、あの頑張ってやってる感じですか？
はい。 はい。 あ、でも料理はすごく好きなので、お料理とか、あとキッチン周りの掃除とかは、自分でもあの好きだってゆってるので、その料理して、その料理の後に洗い物とかキッチン周りのお掃除っていうのはものすごく喜んでやってくれてはいますね。
うわ、はい。ええ。 はい。 うん。 あ、素晴らしいですね。<laughs> ええええ。
はい。<laughs> ほんとに美味しいご飯作ってくれてます、毎日。
ああ、なるほど。例えばご主人の他に誰かお手伝いをしてくれるような方っていらっしゃるんですか？
はい。 うーん、それがですね、そのアメリカにいるので、私の家族は、日本にいるので会えないですし、で、あとは、あの旦那さんのご家族も飛行機で、ま、5時間ぐらい、4時間か、5時間ぐらいちょっと離れたところに住んでいるので、なんかすぐに頼れるっていう方はちょっと旦那さん以外はいないですね。
うん。 はい。 ええ。 ううん。 ええ。 うーん。 はい。 あ、なるほど、そうなんですね。なんか、ああの例えば、夜は何時頃に赤ちゃんは寝てくれるんですか？
はい。 そうですね、早い時はもうほんとに夕方4時とか5時にもうベッドに入って、まあ、い1度だけ起きて、ま、12時とか1時とかに1回起きて、そこから、まあ、6時ぐらいまではずっと寝てますね。
はい。 ええ。 はい。 ええ。 はい。 スーパー赤ちゃんですね。<laughs> ええ。はい。
そうなんですよ。ほんとにいい子で、ほんとに手がかからないんですよ。抱っこしなくてもいいですし
ええええええ。そっか、じゃあ、その間にね、ちょっと1時間でもゲームができたりとか、なんかね、好きなことができればいいのかなと思いますが、例えば、やっぱりね、赤ちゃんがいると、どうしても、こう、まとまった時間って作れないと思うんですが、例えば、お誕生日の時とか、母の日とか、なんかそういう時に、あの、甘えて、ご主人に1日だけ甘えて、で、あの、もう、自分1人で、こう、じゅ、あん 何もしないとか、どっかに泊まりに行って、ま、変な話1人でホテルに泊まっていて、自分1人だけの時間満喫するとか、なんかそういうこともされる方もいるみたいですが、そういうのはいかがでしょうか？
なのではい。 うん。 はい。 そうなんですよ。 はい。 うん。 はい。 ああ。 はい。 はい。うんうん。 はい。 それはほんとに今あの、考えたことなかったんですけど、今聞くとすごくいいリフレッシュになりそうです。うん、はい。もうですよね。自分のためにってほんとに多分、す、もうね、ゆ生まれて4か月にじゅうよじかん自分のために過ごしたことがほんとに最近なくて。で、それでそう言われてみればその、先週ね旦那さんがあの、ま、海外はあの、結婚する友達、う、の前にね、バチェラーパーティーみたいな、その最後の独身を祝うみたいなパーティーがあるので、それでなんかフロリダの方に、ま、あのま、旅行でよっかほど行ってたんですけど、なんかそれもちょっとなんか、私もなんか、なんだろう、ゆっくりひとりでなんだろう、何もかんだり、なんそういう責任に追われずに、時間を過ごしたいね、羨ましいなってちょっと思ったので。ちょっと今度それちょっと提案してみようかなって思います。
ねえ。はい。 そうですね、きっとね、思う存分のにじゅうよじかん。はい。 はい。 ええ。 はい。ええ。 はい。 あ、はい。 ええ、ええ。 うん。 はい。 ええええ。 はい。 ええ。 ええ。 はい。 それもいいですね。で、あとね、やっぱり今4か月なので、やっぱりどうしてもお母さん必要ですが、これでね、首が座ったりとか、もうちょっと動けるようになったり、1歳超えてくると、人に見てもらうことも多分できると思うので、ね、そうすると4時間、5時間っていう時間はちょっと、ね、たまにご褒美で確保できるのかなと思いますが、いかがでしょう？<chuckles>
はい。 うん。 うん。 はい。 はい。 あ、そうですよね。 そうですよね。ほんとに多分今はね、仕方ないと思うんですけど、確かにその、もう少し先になって1歳とかになって、他の人に見てもらえるって思えると、ちょっとなんか希望が持てて気も楽になってきました。ほんとに話をね、聞いていただいて助かりました。ありがとうございました。
はい。 ええ。 はい。 はい。<chuckles> え、子育て頑張ってくださいね。
はい。